باقول لِك أنا عندي مشكلة، كنت محتاج أفضفض معاكِ فيها بصراحة يعني، مأثرة عليَّ أوي الفترة اللي فاتت. أنا باس
آه إحكِ لي مالك، إيه المشكلة اللي عندك؟
أنا باستخدم التليفون كتير قبل ما أنام وده مأثر عليَّ جدًا يعني، مسبب لي أرق وإجهاد آآ، تاني يوم، لأني ما باخدش يعني ما باخدش ساعات نومي كفاية يعني، آآ وكمان ده مأثر على إنتاجيتي جدًا. أنا بابقى في كلية وبيبقى مطلوب منّي حاجات دايمًا أخلصها وكده ف ما باقدرش لأني مش ما بابقاش نايم كويس وبعدين حتى كمان ما أبقاش نايم كويس دي، ما أبقاش في كامل تركيزي بعد كده، ف فالحاجة اللي تاخد ساعة مثلًا تخلص في ساعتين. فبجد م عشان أنا مش مركز وكده وإرهاق، ف فبجد دي المشكلة يعني، مش عا محتاج أ منِك يعني. أنا برضه كمان ب باستخدم ال اللاب كتير قبل ما أنام برضه، عشان أشتغل أونلاين وكده.
امم. إمم. آه، فهمتك. آه. امم، امم، فاهماك.
ففهمتِ، الوضع صعب اوي يعني.
تمام. والله بُص هو معاك حق هو فعلًا الوضع فعلًا صعب جدًا جدًا، يعني دراسة وشغل وال وطبعًا الوقت بيكون مضغوط، عاوز تخلص كل حاجة وتنجز، طبعًا الموضوع بيكون صعب عليك. بس يعني آآ آآ إيه تاني بتعمله في يومك بيخلّيك متأثر يعني دماغك مسدودة وأعصابك مسدودة متوتر وكده، آآ يعني بتشرب قهوة، بتشرب energy drink بتعمل نشاطات أو أي حاجة بتخلّيك برضه كده آآ يعني active أو كده على مدار اليوم بتكون بقى مشدود على آخر اليوم وكده؟
هو أنا يعني امم باشرب قهوة بس مرّة واحدة في اليوم يعني مش على طول.
امم.
فاهم، بس يعني ما أعتقدش إن هي هتكون سبب يعني. هو السبب الحقيقي إن أنا باستخدم التليفون كتير حتى على فكرة يعني لو في أيام أجازة والّا حاجة آآ المفروض إن أنا باستخدم التليفون طول اليوم، ما خلاص ما عنديش حاجة يعني، بس ييجي قبل ما أنام، ال عارفة اللي هو عادة سيئة كده، آآ لازم أمسك التليفون، فاهمة قصدي؟ ف وبعدين أقول مثلًا خ أنا بس هاقعد عليه نصاية كده، وألاقي الموضوع سحب لساعتين، 3 يعني. بجد بتبقى، آمم، حاجة مستفزة جدًا يعني. كمان برضه أيام الشغل، بس أنا ما باشتغلش كتير يعني أونلاين وكده عدد أيام قليل في الأسبوع. آآ باستخدم اللاب قبل ما أنام أو باشتغل قبل ما أنام يعني فبرضه باقعد قدام اللاب فترة طويلة، لأن النت بيبقى مستقر بالليل وكده ومحتاجين نت كويس فبيبقى غصبٍ عني برضه ف
آه. أيوه، أيوه أكيد طبعًا إمم. آه. أيوه، فأنت بتقدر تستخدم اللاب يعني في وقت متأخر من الليل، بتستخدمه لحبة حلوين وقت طويل يعني شوية.
إمم، بالضبط يعني ساعات مضطر لكده، إمم، وحتى بيبقى ممكن أشتغل الصبح بس الفكرة بقى إن الواحد مش متعود إن هو يصحى بدري وكده، حتى لمّا باروح الكلية أصلًا في الدراسة يعني يومين كده 3 بالكتير أوي يعني مش على طول كمان بيبقى متأخر شوية. أنا قصدي أقول لِك إن النت بيبقى كويس برضه الصبح وممكن أستخدم اللاب بس مش عارف بصراحة، مش عارف أصحى الصبح ما باحبش أصحى الصبح بدري أوي أصلًا يعني.
امم، مشكلة دي كبيرة فعلًا.
بس ف إمم، بالضبط. كمان حتة التليفون دي يعني كذا حاجة بتشدني بصراحة في التليفون، هي اللي بتخلّيني أنسِحل كده فيه. يعني أنا باحب أقعد على تطبيقات الس تطبيقات السوشيال كتير، آآ زي الFace، زي الInsta، وبرضه الTikTok أنا بيشدني بصراحة الفيديوهات اللي هي القصيرة دي.
آه، أساسًا! إمم. هو بقى؟ تمام. آمم، مشكلة دي ك فعلًا يعني، فعلًا بتجذب الانتباه وبتخلّي ال المخ يتشتت كده، فتلاقي إنه عدّى من وقتك وقت نومك ساعتين يمكن يكاد يكونوا 3، 4 كمان، مش بس ساعتين ولا ساعة، لأ، الموضوع مش بيكون بسيط لو ما لحقتش نفسك فعلًا.
آآ بجد آه. بالضبط، ال الوقت، الوقت بيسرقني بشكل ك كبير يعني، والفكرة إن النوم اللي هو أم الصبح ده مش مش صحي خالص يعني فاهمة؟
أكيد هتصحى تعبان أكتر، آه.
بالضبط الواحد بيبقى يعني مرهق جدًا يعني، بس وكمان حتة ال التطبيقات اللي باقول لِك عليها دي، هي أكتر حاجة فعلًا بتشدني، الموضوع بيبقى امم، ساعتين، 3 زي ما قُلت لِك، آآ وساعات بابقى محدد لنفسي إن أنا هاقعد ساعة بس قبل ما أنام ومش هاطول يعني، فلأ، الموضوع يسحب معايا كتير يعني. بس فده بقى مضايقني الفترة اللي فاتت، لأن أنا بقيت بقى مضغوط، ومتراكم عليَّ حاجات كتير ف إمم.
امم. آه، أكيد طبعًا حيكون ليها توابع وأثر، فكرة إنك مش بتنام كويس، و وطبعًا لما بتنام، بتنام وأنت مستخدم شاشة. هتصحى في الآخر تعبان، مصدع، مضغوط، أعصابك مشدودة، عشان خاطر آآ استخدمت الموبايل كتير قبل ما تنام مباشرةً، أو اللابتوب يعني أيًا كان الجهاز، بس كان مُباشرةً قبل نومك، حتى لو قبل نومك بنص ساعة، يعني برضه هي حاجة صعبة دماغك ما لحقتش تهدى وتاخد rest فبالتالي هيتشكل يعني أو هي هي توابع ال الخ ال التصرف ده، هيكون إرهاق على مدى اليوم بقى، احكِ لي إيه اللي بيحصل لك بقى في طول اليوم بعد ما تصحى؟
هو بيبقى طول اليوم هو زي ما أنتِ قُلتِ كده فعلًا هو ده اللي بيحصل لي بالضبط، يعني بيبقى طول اليوم بقى، ما أنا مش مرَكَّز خالص، آآ على فكرة لو حد كلمني مثلًا في الموضوع بعيد عن دراستي وكده أنا كده، كده ما عنديش حاجة في حياتي عمومًا غير الدراسة، الشغل الأونلاين ده بيبقى كام ساعة كده زي ما قُلت لِك، آآ، بس أهم حاجة الدراسة عندي يعني، آآ بابقى مش مرَكَّز أوي، مش ما باحَصلش كويس، فاهمة؟ باحس إن الحاجة بسيطة، برضه بَانْسَى بسرعة كمان، لأن أنا ما أنا كمان مَا بَاذَاكِرْش بتركيز وكده، فتلاقيني بعديها بشوية خ نسيت، تحس إن أنا ما نسيت انا ذاكرت إيه أصلًا يعني، آمم كمان لو حد كلمني في موضوع جانبي والّا حاجة، ممكن على فكرة وهو بيكلمني اسرح فجأة، آآ مش مركز معاه أصلًا هو بيقول إيه وباصص له عادي، بس تحس إن دماغي بقيت في حتة تانية كده، يعني كلها حاجات بصراحة مشكلة كبيرة بجد، لإن هي إمم، لأن ال فترة النوم بتاعتي بقت قليلة، وبقيت حتى لو على فكرة حتى لو خ لو خدت فترة كبيرة، آآ حِتّة إن أنا استخدم الشاشة عمومًا، وأي أتفرج على أي شاشات عندي يعني، ده أصلًا بيعمل لي أَرَق، لأن أنا باعملها وبعد كده أنام على طول، فاحس بقى اما أصحى إني ما نمتش اصل
إمم. إمم، تمام. إمم، إمم. إمم، مشكلة أوي. مشكلة كبيرة فعلًا، إمم. آه، فهمتَك. هي مشكلة كبيرة بصراحة، أنا حقيقي يعني مقدرة الموقف اللى أنتَ بتمر بيه وقد إيه صعب عليك، بس يعني هَوِّن على نفسك الموضوع، خلّيني أقول لَك إن أنت لازم تعمل لنفسك مثلًا جدول، هل عملت فعلًا جدول لنومك؟ ويعني حطيت بقى كده مواعيد لازم تلتزم بيها، يعني مثلًا، مثلًا هتنام على الساعة 23:00 علشان خاطر تصحى 06:00 أو 07:00 آآ، هل يعني حطيت لنفسك مواعيد شبه كده، وحاولت إنك تلتزم بيها، والّا أصلًا يعني طريقة نومك عشوائية، وبتنام وتصحى في أي وقت وبِتَطَبق و وأحيانًا لأ، وكده يعني، بتنام إزاي، إيه روتينك أساسًا يعني لليوم؟ لل لليلة؟ هل في مثلًا آآ، نوم معيّن ت رياضة معيّنة أو حاجة بتعملها، والّا بس بقى التليفون وكده؟
فاهمِك بالضبط، إمم. لأ هو ما باعملش أي رياضة بصراحة، يعني ممكن أكون عشان ما عنديش وقت أوي، وممكن برضه عشان مش منظم وقتي كفاية، يعني أنا فكرت أعمل جدول زي ما أنتِ بتقولي كده، بس لأ ما ما بالتزمش بيه أوي بصراحة وما باحطش في فترات راحة. يعني أنا لمّا باعمل جدول لنفسي مش باكتبه وكده، لأ، أنا باقول مثلًا إن أنا مطلوب منّي أخلص كذا وكذا النهاردة. تمام، مش باقول بقى إن هم يخلصوا في قد إيه، المهم إنهم هيخلصوا النهاردة. لكن مثلًا مش بابقى حاطط وقت راحة لنفسي أو كل حاجة هتاخد وقت تاخد وقت كذا المفروض تخلصها الساعة كذا، لأ، آآ عشوائي كده، المهم إن هم هيخلصوا. عارفة لو مثلًا آآ الصبح ما ما عملتش حاجة أو صاحي باتدلع كده وما باعملش حاجة أصلًا، آآ تلاقيني بقى باضغط نفسي بالليل عشان أقدر أخلص. فاهماني؟ فحتى لمّا باضغط نفسي وسهرت شوية، طب خلاص ماشي حتى لو أنا مش سهران ومش باذاكر قدّام أي شاشة أو حاجة وباذاكر عادي على ورق عادي يعني، آآ المفروض بقى خلاص أنا سهرت شوية أقوم بقى أنام، لأ، اللي هو حتى لو كده ما هامسك التليفون برضه قبل ما أنام، اللي هو لأ لازم، ما ينفعش، يمكن ب عشان أنا بقى عشوائي وكده، مش عارف بصراحة.
امم، امم. امم. امم. آه. امم. آه، فهمتك. امم. ممكن عشان اتعودت يعني إنك تعمل الحركة دي ف فهي بالنسبة لك عادة قبل النوم إنك تقعد تتفرج على التليفون لحد ما تروح في النوم. بس طبعًا يعني ده غلط جدًا على عيني على عيونك و وجودة نومك، وعدد ساعات نومك كمان كده بيقل وطبعًا الجودة بالتالي بتقل، يعني عارف أنت حتى ممكن لو نمت مثلًا وقت قليل بس جودة نومك كتي آآ كويسة و وما قُمتش كتير مثلًا في وقت النوم ده، ممكن تصحى كويس، برغم إنك ممكن مثلًا لو نمت 8، 9 ساعات وكل ساعة بتصحى والّا كل ساعتين بتقلق، يعني كده جودة نومك مش أحسن حاجة طبعًا، فبالتالي هتصحى تعبان ومرهق، فاهم؟ فبرضه عدد ساعات النوم يعني م مش عليه عامل كبير أوي بس المهم الجودة بتاعة النوم، فأنت طبعًا لازم تعمل أجواء كويسة لو لوقت النوم.
امم. امم. امم. بالضبط، إمم.
أهمّها إنك لازم، لازم تحُط مواعيد للنوم بتاعة بتاعك فاهم؟ يعني أنت أنت ما بتعملش جدول دي حاجة كويسة مشيها بنظام المهام اليومية، ده يعني حَلّ أهوَن شوية للناس اللي مش بتعرف تلتزم بسهولة، ف ب بما إنّك بتعمل مهام يومية، فأنت بس حُط لها وقت، ما تسيبش اليوم مفتوح كده مثلًا على 4، 5 حاجات عايز تعملها، والّا حاجة والّا حاجتين لأ، حُط مثلًا وقت أنا هاخلص هانجز مثلًا آآ مثلًا عايز أقرا كتاب، هت هتحُط له مثلًا وقت من 12:00 لحد الساعة 14:00 فاهمني؟ آآ وبكده مثلًا أنت هتنجز ده، وبعد كده تاخد break بعد كده تنجز حاجة تانية في ساعتين كمان، حاجة تالتة في ساعتين كمان، وتلاقي إنَّك أنجزت حاجاتك ما بين كل حاجة والتانية فيها break مثلًا كبير شوية ساعة، بس في خلال ساعتين أنت ريّحت ذهنك برضه، طبعًا ما ينفعش تاخد ساعتين متواصلين، يعني برضه لازم ترتاح شوية أكيد، عشان أعصابك ما تِضغطش وما تتشدِّش. دي حاجة آآ إنَّك ما تخليش اليوم مفتوح كده على كام حاجة تعملها، و أو ما عملتهاش بقى ت تضغطها آخر الليل، تستخدم التليفون كتير وكده. آآ أنا فاهماك إن أنت متعود تمسك التليفون قبل النوم، بس أنت ممكن تعمل كده مثلًا، وتستخدم تطبيق بقى يقفل لك التليفون، بحيث لما يعني بييجي معاد نومك قبل معاد نومك بساعة يروح التليفون مقفول، فأنت تبقى إجباري مش لاقي حاجة تعملها، فأنت قاعد تتفرج تتأمل السقف بس شوية قبل النوم، عشان خاطر أعصابك تهدى، ما تشوفش فيديوهات قصيرة تشتت دماغك، ما تش تشتت أفكارك، فلما تيجي تنام تنام في سلام وهدوء، وتنام، آآ، تنام نوم عميق، ما تنامش نوم، آآ، بتوتر، بشد أعصاب أو كده، فاهمني؟
بالضبط، إمم وأنا فعلًا محتاج إن أنا زي ما أنتِ قُلتِ كده لأ، أخلي جدولي منظم، آآ بحيث إن يكون في فترات راحة، آآ وحتى أبقى يعني أشم نفسي شوية ما أبقاش مضغوط على طول، وبافكر برضه آخد أجازة كده والّا حاجة يوم، ممكن أحاول ده فيه أنام كويس مرتاح، يعني ب بارَيَّح نفسي خالص من ضغوط ال الكُلية وبتاع والشغل وكده، عشان أستعيد طاقتي تاني برضه، فأنا هاحاول بجد أ هاعمل كده، فآه، باحاول بجد أعمل كده يعني. فأنا مبسوط بصراحة إن أنا فضفت معاكِ، وحسيت إن أنا ارتَحت شوية، فشكرًا بجد.
آه. آه، ده فعلًا لازم. إمم. ده حاجة كويسة. العفو على إيه، لو محتاج تتكلم في أي موضوع تاني، أو عندك أي مشكلة، أنا موجودة دايمًا تقدر تكلمني.